Thì do họ hàng mình, ờ, trong nói chung trong xóm, bà con trong xóm còn quen hết mà, nên tội tội gì mà không làm cho lẹ.
À. Ừm. À. À, đúng rồi, kiểu vui ha. Hay ha, ý là kiểu Tết mà kiểu xum xum xum vầy lại xong rồi mình, kiểu, mình làm mấy cái đó cũng có ý nghĩa chứ. Ừm.
Nhưng đúng, ừm. Đúng rồi, không chỉ vậy nữa. Mình thấy thường là cứ ngày Tết là mình cũng ăn khá là vài món cũng khá là làm mình vui, kiểu như món gì nhỉ, chả ram bò bò là lốt. Wow, chả ram cuốn lá lốt, wow!
Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ờ, ờ. Ờ. Ờ thiệt sự trời đất ơi, ý là, kiểu như là, với lại nhà mình kiểu là hay, kiểu, đi ăn chung với nhau á. Thì có một cái quán quán tủ luôn. Cả gia đình sẽ dẫn nhau qua bên đó ăn, rất là ngon.
Wow, ừm, cũng nghe khá là thú vị nhỉ. Ừm.
Ờ, ờ, ờ. Ờ, còn nếu mà hồi nãy mình có là cái món của của mẹ mình á, là kiểu, ờ, ờ, mình cảm thấy rất vui nha tại vì có nhiều tại, kiểu, Việt Nam mình mỗi lần mà mẹ mình mới xong rồi, ừm, làm hủ tiếu mình ăn, kiểu như, rất là vui với lại thậm chí là hồi xưa mẹ mình có bán hủ tiếu luôn. Có nghĩa là ờ, ý là, kiểu, với lại, kiểu, bán cũng khá là đông. Kiểu như là trộm vía, kiểu như mọi người cũng rất là thích á. Kiểu như là, bán cho sinh viên đồ này kia. Cái xong rồi, kiểu, tại vì kiểu đã biết đã đã đã đã bán rồi nên là biết hương vị nó như thế nào á. Cái xong rồi mỗi lần bây giờ mẹ mình cứ ở nhà mẹ mình làm cái món đó thì, kiểu như là với lại, kiểu, làm ở nhà á, là nó sẽ không có giống như ngoài quán là kiểu, ờ, kiểu, được một ờ.
Ờ, ờ, đúng rồi ấy. Ờ. Ừm. Ơ, ôi. Ờ, ơ, wow. <chuckles> À, à, ưm, wow. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ôi, thiệt! À. À, ô. Thiệt, đúng rồi. Kiểu như mình biết được cái nguồn nguồn nguyên nguyên liệu, mình biết nó nguyên chất ấy, ừm, thì mua về, ờ, ờ, mình tự chỉnh, kiểu như, đúng như vị của mình luôn. Thì, ở, nh đúng rồi, đấy. <chuckles>
Đúng rồi, đúng rồi, ờ. Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Với lại, kiểu như là v tại vì là ở nhà cho mọi người ở nhà ăn á, nên là, kiểu, mẹ mình cho rất là nhiều thịt vô trong đó, xong rồi, kiểu, ừ, trứng cút đồ này kia ừ, nhiều topping lắm, kiểu, ăn rất là đã luôn. Kiểu như là mỗi lần mình cứ ví dụ như là mẹ mình thấy mình cảm, hay là bị bệnh, hay là, kiểu, buồn có chuyện buồn một xíu là mẹ mình sẽ làm. Nó giống như là, kiểu, một cái món mà khiến cho mình, kiểu, vui hơn á, kiểu, phấn chấn hơn.
Ừm. À, wow, ơ, đúng, nhiều topping thiệt, wow wow. Ừm. À, hông, thiệt á, đúng hông? Ưm, đúng, à, đúng rồi. Ờ. Ừm, vừa đúng chuẩn. <chuckles> Đúng, ờ, đúng đạt đạt chuẩn có mẹ nấu thì thôi, đúng đã, đúng hông.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, còn
Vị chuẩn cơm mẹ nấu là nó nó phải nhiều thật nhiều nè, topping cũng phải nhiều nè. Ờ, nói chung cái vị mà do mẹ nấu khá là khó tả lắm. Ừm, thì đấy.
Đúng rồi, ừ, đúng rồi. Ừm, nó cũng sẽ hợp với ờ, nó cũng sẽ hợp vị với mình hơn á. Ờ, mình nghĩ là vậy.
Ờ, đúng thiệt. Với lại, nói chung có nhiều khoảnh khắc kỷ niệm mà nấu ăn cũng thấy hạnh phúc rồi. Ừm, còn cái lễ gì, à, Tết, mà là tết Trung thu.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi. À, bánh Trung thu.
Vị úng, bánh Trung thu. <chuckles>
<laughs> Thì sao bạn, kiểu như là bạn có kỷ niệm về cái món đó hông?